أعمله تاني جدًا، ليه؟ لإن أنا بُص، أنا م أنا مؤمنة جدًا إن الواحد لمّا بيعمل آآ حاجة بيحبها هو بينجح فيها. أنا نجحت في حاجة يعني أنا تقديري العام في الجامعة كان جيد، أنا ما كنتش من الأوائل. دلوقتي أنا بييجي لي ناس تقديراتها كبيرة وبيشتغلوا تحت تحتيّا أنا، أنا باتطلب بالاسم. ف في الآخر لمّا بتوصل للمرحلة دي أنت بس مش فرق أنا بس مش فرقت في حياة طلبة آآ، حبّوا يسمعوا طريقتي وشرحي وأسلوبي وإلقائي وحبّوا مواد من وراها وحبّوا الهندسة أصلًا. يعني شوف أنا أثّرت في حياة كام كام بني آدم. أنا كمان باعمل حاجة باحبها ويمكن هي دي آآ أهمية على فكرة التعليم والمُعلِّم اللي المفروض أعتقد الدولة كمان تاخد بالها منها. يعني المُعلِّم ده هو الأساس، كان دكتور هندسة كان السبب في عُقدة <laughs> لمهندسين والego المُنتشر عن المهندسين البلد هي الدنيا إيه غير مهندسين وشوية ناس عادية. <laughs>
أ إمم. إمم. إمم. كويس. اهم. <laughs> آه. فعلًا، فعل غير شوية مهندسين فوق بعضهم بالضبط. <laughs> طيب، هو الفكرة كُلّها هل أنتِ شايفة ال ال ال ال ال الانتصار المعنوي إنِّك غيرّتِ في حالات بني آدمين وإن هم ييجوا يقولوا لِك إحنا متشكِّربين ليكِ وصّلتينا لحتّة كويسة، ده بيعوّض ال الفر ال هنقول العَجْز المادي في ال في الشغل دوّة؟
إمم. إمم. آه. آه، جدًا. بُص، هو ما حدّش بياخد كل حاجة. يعني آه، آه.
بيرضيكِ يعني، بيرضيكِ. أنتِ شخصيًا من جوّاكِ بيرضيكِ. كويس أوي.
آه. يعني أنا ش أنا مُقتنعة تمامًا إن ما حدّش بياخد كل حاجة، فلازم حاجة تيجي على حساب حاجة. أنا مثلًا أولويّاتي هي الأولويّات المعنوية.
فاهم الحاجة دي أنتِ بقى شايفة إن هي أحسن.
آه. أنا شايفة أولويّاتي هي الأولويّات المعنوية. فال الأولويّات المعنوية بالنسبة لي أهَم، يمكن ده برضه ناتج زي ما قُلت لك من شوية إن أنا عندي جزء مادّي مؤمَّن إن أنا في حد بيصرف عليّا أنا مسؤولة من حد، فبالتالي باروح إن أنا أبقى أشتغل في حاجة أنا باحبها علشان ده هيأثّر على نفسيتي وبالأل وب وبالتالي هينعكس على المُحيط البيئة اللي أنا عايشة بيها، جوزي و و وأولادي وأهلي.
آه، آه. إمم، إمم. وولادِك، بالضبط. آآ أنا مبسوط جدًا طبعًا ب ب ب بتجاربِك وح قصصِك حوالين ال الدراسة والتعليم والشغف نفسه وإنِّك تمشي ورا شغفِك دوّة وتفضّليه عن الفلوس نفسها، آآ أتمنى لِك طبعًا التوفيق كتير ليكِ وللطلبة اللي بتدرّسي لهم، أنا متشكِّر جدًا ليكِ.
<laughs> يا رب شكرًا، أنا انبسطت فعلًا بالكلام معاك.